Ser feliz, dizer que está bem.
Soa, como arrogância, né?
Soa com arrogância.
Entendi. É, eu acho, que você pode tentar, eh, assim, tem pess certas pessoas, que elas, eh, que você sabe, essa por exemplo, você sabe que ela é uma pessoa assim que com co a maneira que você como se comunica com ela, eh, ela sempre vai estar questionando, ela sempre vai estar fazendo uma umas perguntas mais, eh, que na verdade assim, ela é sua companheira de dança não é, ela não precisa saber muito da sua vida.
Eh, não, nem preci e nem eu ia falar, só surgiu a história porque que você faltou, e eu falei: "Porque eu estava trabalhando".
Aham. Entendi. Ah.
Ué, sabe aí aquela coisa assim meio: "Onde já se viu trabalhar", e eu
Eu acho que talvez, eh, tentar levar essa, eh, essa esse essa essa relação que vocês têm, né, que não passa ali, deu para notar que não é hum.
eu sabe como eu estou Ah é, e nem nem pode passar, acho que eu não daria conta.
<chuckles>
Porque eu percebi que são pessoas que você não pode comunicar conquistas.
Entendi, que ela sempre tem uma questão de uma inveja, alguma
Você viu a diferença falando com a minha filha, olha, feliz isso.
com a sua filha dela estar feliz e e preocupada também, né. Eh.
É, ao mesmo tempo preocupada, mas está tudo bem, nã tá ótimo minha filha, tá muito legal, né, então vem essa preocupação.
Claro, então acho que também assim dependendo, você tem que começar a selecionar as pessoas que você transmite as suas conquistas, né, porque tem gente que não vale a pena, tem gente que tem essa questão da inveja, tem gente que fica nessa questão do do do de de querer f da fofoca. Então acho assim, acho importante você também filtrar essas pessoas que você conta as suas conquistas é.
É, isso é mesmo. É, tem hora, né.